Sì, ho fatto le mongolfiere, <chuckles> ma soprattutto sembrava di essere in gita scolastica, cioè, versione 20 anni dopo, no, perché eravamo ma proprio scemi.
<chuckles> Che bello! Eh, ci credo. Quan eh, ma quando parti col gruppo organizzato penso proprio i sì, infatti poi si creato
Ma no, ma proprio io poi non conoscevo nessuno, però, sai, cioè ti becchi subito una simpatia con qualcuno. Infatti, un paio erano erano di Roma, poi c'e venivamo un po' da tutte le le parti della e d'Italia, no, e poi io, cioè, dovevo anche fare finta di di occuparmi di viaggi, non era assolutamente vero. Però, fra di noi non abbiamo mai parlato di di lavoro, quindi è stato molto divertente, e c'è stata quella roba lì che dici tu, che di notte mi son trovata nella stanza di uno a berci una cosa, ha etto: "Eh, dai! Be beviamoci un Ouzo, <chuckles> la nostra salute." <chuckles>
<chuckles> Esatto. Che bello. Bellissimo. <chuckles> <laughs> Eh, certo! Ma ci Sì, sì. Che spettacolo. E allora sì che è stata eh, l'ouzo giustamente. <chuckles> No, allora è stata assolutamente una gita scolastica, cioè se avete fatto pure la scappatella notturna in hotel per forza di cose, cioè
No, belli ma molto riuscita. No, ti dico che ci hanno fatto vedere 3 milioni di cose, eh, ve anche noi col pullman avanti indietro ore, mamma mia. Però, sai, essendo adulti, il poi la sera, comunque, la passavamo fuori, no, divertendoci, ma che bello.
Avete macinato. <chuckles> <chuckles> Eh, certo. Esatto, No, ma poi almeno, ecco, puoi dire di aver visto quel posto. Io a Parigi a Parigi ci devo tornare, perché purtroppo, ecco, non non ho visto niente, a a parte strade e musei, non ho visto altro e per for e
Ma certo, ma certo. <chuckles> Ti ti tocca. <chuckles> Ti tocca un po' di po' di vita. Poi, tra l'altro a Parigi, cioè, almeno gli uomini io mi ricordo che ti guardavano, cioè, e uhm, okay che ero molto più giovane, però ti attaccavano bottone per strada, e io anche un poco timidina, però porca miseria, ero anche là col fidanzato. Sono andata un'altra volta con un fidanzato che però va beh, <chuckles> sciamo stare, questa è l'altra storia. <chuckles> Che per un attimo ho detto: "Mah, 'sto francese a me quasi, quasi!" <chuckles> Tutto solo soletto. <chuckles> Dai, speriamo di fare una gita scolastica insieme un giorno. <chuckles> Ciao, cia
e comun Eh, esatto. <chuckles> Ah, okay. <chuckles> Mh. <chuckles> Lasciamo stare. <chuckles> Mi sa che il fidanzato lo rimando in Italia, sai che ti dico? <chuckles> <chuckles> Eh, vabbè. Speriamo, speriamo. Ciao, cara.